Um, oo siguro minsan mahirap siya kapag, um, kulang sa oras 'di ba 'yong 'pag minsan sobrang dami ng gawain busy ka nakakalimutan, minsan kasi nakakalimutan ko rin hindi naman ako laging nakakapagdala ng reusable items, 'di ba or nakapag-sort ng basura kasi minsan 'yon nga busy, 'di ba? Kunwari nagmamadali kang pumasok kaya napipilitan ka nalang bumili ng bottled water kasi siyempre naiwan mo kunwari 'yong tumbler mo ganyan may mga ganyang pagkakataon or nakakalimutan di ba?
Mm, oo nga. Totoo. Oo, oo. Oo. Ay o Mm. Oo, kasi hindi mo naman maiwasan 'yan minsan 'di ba? Mm.
Oo, saka minsan 'yon nga nakakalimutan nga, nakakalimutan 'di ba? Dalhin saka 'yon, ano pa ba um, siguro, mm
Oo. Oo.
Minsan, ano, na pre-pressure ka din parang or nahihirapan kang panindigan 'yong pagiging eco-friendly or 'yong eco-friendly na lifestyle kasi may mga ibang tao na nag-co-comment, 'di ba, parang alam mo 'yon 'yong parang sinasabi "Ay ikaw na, 'yong" oo, ganon parang, "Ay ikaw na 'yong environment friendly." 'Di mo may mga gano'n parang sabihin mo. Bakit?
Oo. Mm. <chuckles> Oo. Ah, oo, jina-judge ka. Oo. Parang ano parang sinasabi ay bida-bida 'to parang gano'n.
Oo tama, mm, parang minsan nakaka-discourage, 'di ba may mga gano'n eh, ikaw ba, anong sa'yo?
Oo. Ay totoo 'yan. Imbis na maano ka, di ba, imbis na parang ma-encourage ka, ma sipagin pa lalo.
Mm. Tama, <laughs> ay gano'n. <laughs>
Sang-ayon ako sa mga sinabi mo nakaka-relate ako, kasi minsan hindi mo maiwasan 'yon 'yong 'yong alam mo 'yong bigla kang nagkapera o kaya 'yong may gusto kang bilhin pero wala ka naman dalang eco bag, 'di ba, wala kang choice 'di ba wala kang choice kundi magbitbit ka talaga ng ano ng plastic pero ako kapag kasi 'yong mga ginagamit ko sa palengke, 'yong mga gano'n, kasi 'pag palengke talaga madalas kasi talaga plastic bag kasi nga 'di ba malalansa, di ba? Oo 'yong gano'n ginagawa ko 'yong 'pag malinis pa 'yong plastic bag hindi ko siya tinatapon ni-re-reuse ko talaga, oo lalo na kasi sa akin dahil ako nga ay may maliit pa marami akong mga gamit na diaper.
Mm. Oo. Oo, di ba? Tama, tama 'yan. Oo. Mm. Mm, oo, totoo, totoo. Mm. Ah. Tama. Mhm.

Um, sa tingin ko yung kailangan diyan syempre unang-una magsimula ka sa sarili, 'di ba? Kasi kapag nakikita ng iba na ikaw mismo may disiplina 'di ba, naghihiwalay ka ng basura, gumagamit ka ng reusable items or nagtatanim ka, um, parang mas naaano sila, naaakit silang gawin din 'yun 'di ba? Kung lagi kang may dalang eco bag, saka hindi ka humihingi ng plastic, baka maisip din nila na, "Ay oo nga, mas okey yun gawin" 'di ba? Nakakaengganyo yung ganyan, 'tas 'pag nakikita nila mismo sa sarili mo na ginagawa mo 'yun. At saka, pwede ka ring ano magbahagi ka ng kaalaman mo, magkwento ka o magbigay ka ng simpleng tips 'di ba, pwede mong sabihin kung paano yung 'pag nag-compose ka ganyan 'di ba or mas com pwede ka ring
Mm. Ah. Oo. Hmm. Ay, oo. Tama, tama. Mm. Mm. Hmm. Oo. Ah, oo parang si-simple mong idaan sa pagmamarites mo ano. <laughs>
Oo, 'di ba? 'Tas pwede ka rin siguro mag-share ka nung mga short video sa social media 'di ba, mga nakikita mo sa mga environmental tips 'di ba, madaming ganun or kahit yung mga mga memes, 'di ba?
Oo! Totoo, totoo. Ay, oo. Kahit 'yung ano napapansin mo 'yun, yung natutuwa ako do'n yung sa nakikita kong yung organization sila 'yung parang tinututukan nila isang linggo 'yung isang ilog, tas magugulat ka after a week nauubos 'yung oo, 'di ba? Pang parang kung ikaw kahit siguro, kasi napapansin ko parang sa paraan nung pagtulong mo sa kapaligiran, isa ka talagang ano, eh, pwede kitang tawaging environmentalist, parang ganon. Mm, oo, kasi parang ano, eh, sa mga gawi mo pa lang talagang mahihikayat mo na sila 'di ba, kasi ikaw mismo may disiplina ka sa sarili, tama nga naman yun kesa sabihin sa'yo ng kapitbahay mo, "Eh, ikaw nga hindi ka naglilinis ng bahay mo hindi ka naggagan" 'di ba?
Mm. Ah. <chuckles> Malinis na. Ah, oo. Oo. Tama, <chuckles> totoo yan, tama yan. 'Di ba? Hmm Mm. Tama. Oo, 'di ba? Paano nila yun gagawin? <laughs>
Pangit yung ibabalik sa'yo, oo 'di ba, 'di ba? Parang, tama.
Oo, sasabihin, ba't mo ko sasabihan nyan, eh, ikaw nga hindi mo naman yan ginagawa, 'di ba? <scoffs> babalik sa'yo. Tama ka diyan. <chuckles>
Tama. Ta tama, alam mo naman ang tao. <chuckles>
Oo, 'di ba? Magaling.
Hangga't hindi nila nakikita, hindi sila naniniwala, 'di ba?
Totoo, tama yan, saka 'yun nga mag-set ka ng magandang example 'di ba. Ganun lang yun. Mm.
Oo. Tama, sang-ayon ako sa sang-ayon ako sa mga sinabi mo ang ganda nung layunin mo para makatulong ka sa kapaligiran, mm. Pero ano may panahon ba na nahirapan kang gawin yung mga ganong simpleng hakbang?
Mm. Hmm, salamat. <chuckles> Hmm.